พอดีตอนนี้นะคะ เรามีบัตรเครดิตหลายใบมาก ๆ เลย ตอนทำงานแรก ๆ อะค่ะ ตอนแรกเราก็กะว่า เราอะจะไม่ใช้บัตรเครดิตแล้ว แล้วเสร็จแล้วอะ พอมีปุ๊บเนาะ เราก็รู้สึกว่า อุ๊ย มัน ล่อตา มาก ๆ เลย เดี๋ยวพอใช้ปุ๊บอะ ก็จะได้แต้ม เดี๋ยวพอใช้ปุ๊บ ก็จะมีส่วนลด แล้วก็เดี๋ยวพอใช้ปุ๊บ อุ๊ย ผ่อน 0% ได้อีก อะไรอย่างเงี้ย พอมันสะสม ๆ เข้าเนาะ มันรู้สึกแบบว่า "อุ๊ย เครียดแล้วอะ" แบบเดือนเนี้ย แบบว่าต้องจ่ายแบบว่าค่าบัตรเครดิตอะค่ะ บางทีอะ เท่ากับเงินเดือนที่เราแบบว่ามีเลยอะ แบบเนี้ย เรารู้สึกว่า "อุ๊ย เราจะทำยังไงอะ?" ตอนนี้คือเราแบบว่าหาทางออกไม่ ได้ จะคุยกับใคร ก็แบบว่า "อุ๊ย เดี๋ยวเขาต้องว่าแน่ ๆ เลยอะ" เราก็รู้สึกกลัวเนาะ เราก็เลยอยากจะสอบถามนิดหนึ่งอะค่ะว่า แบบเนี้ย พอจะแนะนำเราได้ไหมคะว่า เราจะทำยังไงดี ให้แบบว่าหนี้อะในบัตรเครดิตของเราอะค่ะมันลดลง? อืม
ครับผม อืม ครับ อืม อืม ครับผม ถ้าถามว่าทำยังไง? อ่า เบื้องต้น ก็คืออยากรู้ว่าตอนนี้ยอดรวมแล้ว มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายรับครับ?
โอ้โฮ ถ้าเผื่อยอดรวมแล้วเนาะ รู้สึ กว่ามัน มันน่าจะเกิน มันน่าจะเกินรายรับไปแล้วอะค่ะ อา เวลาเราจ่ายทุกวันเนี้ยค่ะเนาะ เราก็จ่ายแบบว่าเกือบเท่าเงินเดือนเลยอะ คือเอาจริง ๆ แล้ว เหลือ เหลือเงินเดือนอยู่แค่แบบว่า เออ 5,000-6,000 เองอะ ต่อเดือนอะ นอกนั้นคือจ่ายหนี้บัตรเครดิตหมดเลยอะ อืม
พอ พอทราบไหมเอ่ย? ใช่ อืม อืม ก็คืออันนี้เป็นยอดหลาย ๆ ใบรวมกันเลย
ใช่ ๆ เป็นยอดหลาย ๆ ใบ รวมกัน เลย แต่เรา แต่เราต้องบอกก่อนนะ เราว่าไม่ เราไม่ได้จ่ายขั้นต่ำนะคะ เราพยายามที่เราจะจ่ายเต็มหมดเลย อา ค่ะ
อืม อ๋อ โอเค อืม ดีครับ ดี ๆ โอเค แต่ก็ มี มี มียอดใช้จ่ายอย่างอื่น นอกจากบัตรเครดิตไหมครับ หรือมีแค่บัตรเครดิตเพียวร์ ๆ เลยต่อเดือน?